คือแบบตอนเนี้ยครับผมมีปัญหาค่อนข้างที่ลำบากใจนิดหนึ่งเนาะ เพราะมัน มันเกี่ยวกับครอบครัว กับคู่รักของเรา อย่างเงี้ยครับ คือแบบประมาณว่า เขากดดันเราหลาย ๆ เรื่องเลย ไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องความสัมพันธ์บ้าง เรื่องแบบสถานะบ้าง อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็รู้ บ รู้สึกไม่สบายใจเนาะ แล้วเราก็ ก็กลัวว่าคู่ของเราอะก็จะรู้สึกไม่สบายใจด้วย อย่างเงี้ยครับ ก็เลยแบบ เออ อยากหาคำแนะนำ แล้วก็ต้องการ อืม คำ กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับผม อา ครับผม อืม
อืม อืม อืม อา ได้ค่ะ โอเคค่ะ เอ่อ อันดับแรกก็ขอเป็นกำลัง ใจ ให้ก่อนเลย แล้วขอถามเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะว่า เอ่อ ค ความสัมพันธ์กับแฟนน่ะค่ะ เอ่อ ที่ ที่โดนกดดันเนาะจากครอบครัวเนี่ย อันนี้คบกันมานานแค่ไหนแล้วเหรอคะ?
ครับผม ครับ อืม ก็คบได้ประมาณปีกว่าครับผม ปีกับอีก 4 เดือนเนาะ ก็แบบ อืม คือเหมือนกับว่า ผมว่าก็ไม่ใช่เวลาที่น้อยแล้วนะ แล้วก็เคยพาไปเจอ เจอกับครอบครัวแล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับผม
อืม อืม ๆ แล้วเขา ถามเพิ่มเติมนะคะ คือทางบ้านเขากดดันใน ในด้านไหนเหรอคะ ที่แบบว่าเรารู้สึกว่า อึดอัดจากครอบครัวที่แบบว่าเขามากดดันน่ะค่ะ?
อืม เขาเหมือนกับแบบพูด พูด อ พูดบ่อยว่าแบบเขาไม่ชอบ อะไรอย่างเงี้ย ขนาดเราคุยโทรศัพท์กันอยู่อะนะ เขาก็ไม่ถึงกับพูดตรง ๆ หรอก แต่แบบ ล เขาก็รู้ว่าเราอยู่กับแฟน อะไรอย่างงี้เนาะ แล้วก็แบบเหมือนกับเขาก็แบบพูด สนทนา อย่างเงี้ย บางทีเราก็เปิดลำโพง หรือว่าถึงไม่เปิดลำโพงเขาก็พอเดา บ จากบทสนทนาได้เนาะว่าแบบเหมือนกับครอบครัวเขาไม่ ไม่ ไม่ ไม่ พูดไม่ดีถึงแฟนผม อย่างเงี้ย แต่ว่าเวลาที่แบบเรื่องเหมือนกับ เหมือนจะ เหมือนจะตั้งใจนิดหนึ่งอะ ผมก็แบบไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่า แต่ว่าแบบก็กด กดดันในแบบเชิงที่มัน ผมไม่รู้สิครับ มันเป็นเรื่องความรู้สึกเนาะ เอาไอ้การกดดัน อย่างเงี้ย อืม มันก็เลยแบบ
อืม อืม ค่ะ อือ อ๋อ ค อ๋อ ค่ะ
คือแฟนผมก็ไม่สบายใจ ผมเองก็ไม่สบายใจ ไม่รู้จะพูดกับครอบครัวยังไงด้วยอะครับผม
อืม ค่อนข้างละเอียดอ่อนเลยเนาะแบบ เรื่องแบบนี้ โอเคค่ะ เอ่อ แล้ว แล้วทางแฟนคุณก็ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะ ว่าทางที่บ้านของคุณเนี่ยก็รู้สึกว่า ไม่ค่อยพอใจกับความสัมพันธ์ ค อันนี้ ใช่ไหมคะ? อ๋อ แล้วขอถามเพิ่มเติมหน่อยค่ะ อันนี้เป็น เป็นทั้งบ้านเลยไหมคะ หรือว่าเป็นแค่บุคคลบางบุคคล อะไรอย่างเงี้ยค่ะ?
อืม ใช่ครับ ใช่ครับ อืม ครับผม ครับผม อืม ก็ ก็คือบ้านก็ไม่ใช่ใหญ่เนาะ ก็มีแค่คุณแม่กับคุณพ่อเนาะ ถ้าเป็นของฝั่งทางบ้าน คุณพ่ออะจะไม่ค่อยพูดอะไร แต่คุณแม่เนี่ยจะไม่ชอบคนนี้เลยอะครับผม ก็เลยแบบ เอ่อ ก็อาจจะเอาหน้า ได้ ด้วยเป็นนิสัยคุณแม่ด้วยเนาะ ก็แกคงอาจจะไปแบบพูดให้ญาติเยิดคนอื่นฟังบ้าง อะไรอย่างงี้ด้วยอะครับ แต่ว่าก็คงไม่มีใครที่ไม่ชอบจริง ๆ จัง ๆ หรอก ผมว่าน่าจะเป็นแค่คุณแม่นี่แหละครับที่แบบ ที่แบบไม่ชอบเป็นพิเศษ แกแบบ เป็นแบบคุณแม่ขี้หวงนิดหนึ่ง อะไรประมาณเนี้ย ซึ่งอันนี้ก็เราก็โตแล้วนะ <chuckles> ไม่ใช่แบบเราอันนี้นะ แต่แบบเราก็ออกมาอยู่คนเดียวตั้งนานแล้ว แต่ว่าเหมือนกับว่าแกไม่ แกไม่ชอบเขา อะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็ไม่รู้ว่าทำไม อืม
อ๋อ อืม อืม ๆ ๆ อืม อืม อืม ค <chuckles> เออ อ๋อ เออ เคย เคยเปิดใจคุยกับคุณแม่ไหมคะ ว่าแบบว่า เออ ทำ ทำไม อะไรอย่างเงี้ย แบบสาเหตุที่ ที่แบบเขาไม่ชอบ อะไรอย่างเงี้ย เขา หรือว่าทางคุณแม่เนี่ยเขาเคยพูดอะไรแบบที่มันพอจะเป็นสาเหตุ หรือว่าเหตุผลให้เราฟังไหมคะ?
เขา เขาไม่ชอบเฉย ๆ อะครับ เขาแบบว่าแฟนผมไม่สวย ผมก็ผมว่าแฟนผม ก็สวยนะ แต่ว่าแบบเหมือนกับแบบมันก็ไม่มีเหตุผลน่ะครับผม ก็แบบเหมือนกับว่าไม่ชอบ ไม่ชอบเห็น เหมือนแค่เขาไม่ชอบเฉย ๆ เลย ผมว่าน่าจะเป็นอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่เคยถามจริง ๆ จัง ๆ นะ แต่แบบชอบแบบบอกประมาณว่าแบบ เออ "ไม่ ไม่สวยมั่ง อะไรบ้าง" หรือว่าแบบ อืม "แต่งตัวไม่ดีมั่ง" อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าแบบ ก็คือไม่ใช่แต่งตัวโป๊นะ แบบแต่งตัวแล้วไม่เข้ากับ ไม่เข้ากับตัวเอง อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบผมก็ เอ๊ะ มันก็แปลก ๆ เนาะ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบจะมาบอกกับคนอื่น <chuckles> อะไรอย่างงี้ ผมก็แบบ อืม เหนื่อยใจครับ
<chuckles> อืม อืม อืม ค่ะ โอ้ อือ อือ <gasps> โอ๊ย เห็นใจเลยค่ะ แล้ว แล้วแบบนี้ทางคุณเนี้ยเคยปรึกษาคุณพ่อไหมคะ เพราะว่าทางคุณพ่อดูจะโอเคกว่าเนาะ เคย เคยปรึกษาเรื่องนี้ไหมคะกับคุณ พ่อเนี่ย?
อืม ครับ ก็ไม่ค่อยครับ คือคุณพ่อนี่ผมว่าไม่ ไม่ ที่ไม่ ที่ไม่ ที่อันนี้น่าจะเพราะว่า เขาไม่ได้สน ใจมากกว่า คือเขาแบบไม่ได้แบบใส่ใจ อะไรอย่างเงี้ย แบบไม่ได้ ไม่ได้แบบ ก็คือ อือ จริง ๆ ก็สนิทกับครอบครัวนะครับ แต่ว่าเรื่อง เรื่องความสัมพันธ์ อะไรอย่างงี้ ก็แบบเหมือนคุณพ่อผมจะไม่ค่อยยุ่งอยู่แล้ว ปล่อย ปล่อยจัดการเลย แกก็คงรับฟังจากคุณแม่มาอีกทีอะครับส่วนใหญ่ แต่ว่าแกก็ไม่ได้แบบแสดงความคิดเห็น หรือไม่ได้พูดอะไรไม่ดีกับแฟนผม หรือไม่ได้พูดกับผมด้วยนะ ก็คือแบบเวลาเราคุยกันก็จะคุยกันร่วงอื่น ว เรื่อง เรื่องนี้ไปเลยมากกว่าครับ เพราะว่าคงรู้ว่า เพราะปกติเวลาเจอกัน ก็คุณแม่ก็อยู่ด้วยเนาะ ก็เลยแบบ เออ ก็ไม่ได้แบบพยายามจะแบบหาเวลาแทรกตัว มาให้คุณพ่อแบบ ขอ ข ขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อขนาดนั้นน่ะครับ
อา ค่ะ อ๋อ อืม อา ค่ะ อืม ของ เออ อ๋อ อ๋อ คือก็ยังไม่เคยคุยกับคุณพ่อด้วยเนาะ อันนี้แบบว่าอยาก อยากแนะนำอย่างงี้ก่อนค่ะ ก็คืออันดับ อันดับ อันดับแรกเลยอะ อยากให้กำ ให้คุณน่ะให้กำลังใจตัวเอง แล้วก็ให้กำลังใจแฟนด้วย เพราะว่าแบบว่ามัน มันเป็นเรื่องที่ทั้งคู่จะต้องแบบว่า เรียกว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในความรักเนาะ <chuckles> เออ ใน ใน ในแบบว่า มันเป็นเรื่องที่แบบ เอ่อ จะต้องผ่านมันไปให้ได้ แต่ว่าคือด้วย ด้วยความที่ เอ่อ อีก อีกฝั่งเนี้ยเป็นคุณแม่ที่เรา เอ่อ ล ก็เป็นครอบครัวที่เรารักเหมือนกัน เราก็จะต้องหาจุดตรงกลางอะค่ะ ที่ เอ่อ มันจะไปด้วยกันได้ทั้งหมดเนาะ โดยที่ไม่เกิดความขัดแย้งอะค่ะ อืม อาจจะตั้งขอบ ขอบ ขอบเขตของ อืม ระหว่างความ ความสัมพันธ์ของแฟนกับครอบครัว อย่างเงี้ยค่ะ อาจจะ ถ้าเรารู้ว่าแบบ เออ คุณแม่แบบเขาไม่โอเค อะไรอย่างเงี้ย บาง บางทีเราอาจจะเลี่ยงก็ได้นะคะ อย่างเช่น อย่างที่คุณ คุณบอกว่าแบบ เออ คุณนั่งคุยโทรศัพท์ หรือว่าวิดีโอคอลแล้วท่านก็เห็น อะไรอย่างเงี้ย แล้วการ กลายเป็นว่ามีการกระทบกระทั่งแบบว่าเขาเข้ามาแบบมาพูดอะไร เข้ามา อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้เลย เพราะว่า เออ มันเหมือนเรา เราก็ไม่ได้เลี่ยงตรงนี้เนาะ ม เราไม่ได้ตั้งขอบเขต อะไรอย่างเงี้ย อืม เราก็ใช้ อาจจะใช้วิธีการเลี่ยงอะค่ะ แล้วก็ อืม อันนี้พอ พอจะเป็นไปได้ไหมคะ? <chuckles>
ครับ อา ครับผม อืม ครับ อือ ครับผม ครับผม อืม ครับ อืม ครับผม อืม ครับ อืม อืม ครับผม ครับ อืม ก็น่าจะได้แหละครับ ก็คือ <chuckles> ผมว่าอีกทางหนึ่งก็ ท เหมือนที่คุณบอก ก็คล้าย ๆ กับที่คุณบอก ก็คือเราอาจจะแบบไม่ ไม่เปิดลำโพงอะไรด้วยเนาะ แล้วก็อาจจะแบบขอตัวไปคุย อะไรอย่างเงี้ย ผมว่าแฟนผมเขาก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลพอเนาะ เขาก็คงรู้ว่าถ้าเราทำอย่างงี้ เราแบบ เอ่อ คือแบบไม่อยากให้เขาสบายใจ หรือว่าเขาจะไม่สบายใจขึ้นอะครับ ถ้าแบบเราเดินออก แบบไปอีกห้อง อะไรอย่างเงี้ย เออ อันนี้ อันนี้ขอ ขอ ขอมุมมองหน่อยได้ไหมครับ? เขาจะแบบ เออ ยิ่งไม่ได้ยิน ยิ่งเครียดหรือ เปล่า? อะ ไรประมาณเนี้ย
อืม ค่ะ นั่นสิ อืม อืม ได้ ล ได้ค่ะ อ อ๋อ หมายถึงคุณแม่ใช่ไหมคะ?
อ๋อ หมายถึงคุณแฟนอะครับ คือถ้าคุณแม่โทรมาแล้วเราย้ายไปอีกห้องหนึ่ง อย่างเงี้ย แบบ เอ่อ จะ
อ๋อ คุณแฟน อ๋อ กับ กับคุณแฟนนะ ทาง ทางเนี้ยนะคะ อยากแนะนำว่าให้ ให้คุยเปิด เปิดอกเลยค่ะ แล้วก็แบบบอกเขาไปเลยว่าเราอะอาจจะต้องตั้งขอบเขตกับทาง ทางที่บ้านเรานะ เพราะว่าเราไม่อยากให้มีปัญหากันทั้ง 2 ฝ่าย แล้วก็ไม่สบายใจกันไปทั้ง 2 ฝ่าย แล้วก็บอกเขาว่า เออ ถ้าเรากลับบ้านน่ะ เออ อาจจะเลี่ยงการคุยไปเลยก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่า เออ จริง ๆ คุณไม่ ไม่ได้อยู่บ้านกับคุณแม่เป็นหลักใช่ไหมคะ เห็นที่ อา ก็ ก็เหมือนอาจจะนาน ๆ ไปที อย่างเงี้ย ก็อาจจะบอกแฟนไปเลยอะค่ะว่าแบบ เออ ถ้าเรา เรากลับบ้าน อะไรอย่างเงี้ย เราก็ขอใช้เวลากับทางครอบครัว แล้วก็ให้เขา ให้เขารับทราบไปเลยว่า เออ เรา เราจะได้ไม่มีปัญหากัน เราก็สบายใจกันทั้ง 2 ฝ่าย อันเนี้ยน่าจะช่วยได้นะคะ ให้เขาเข้าใจ เพราะว่าเป็นการแบบว่าคุยกันไว้ก่อนเลย อย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม ครับ อืม ครับผม อืม ครับ อ ไม่ได้อยู่แล้วครับ ไม่ได้อยู่แล้ว อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ เออ น่า น่าสนใจครับ เพราะว่า เอ่อ ก็ ก็ ก็ต้อง น่า เพราะแฟนผมเป็นคนที่แบบพูดคุยรู้เรื่องเนาะ มีเหตุมีผล ซึ่งขนาดโดน จริง ๆ ผมว่าที่เขาโดนเยอะขนาดนี้ แล้วเขายังแบบโอเคอยู่นี่ก็ ค่อน ข้าง น่านับถือแล้วเนาะ ก็ ก็ ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร อืม
อืม อือ ๆ อืม อืม เออ แสดงว่า เยอะมาก ๆ แบบ อืม ค่อนข้างหนัก เลย ใช่ไหมคะเนี่ย? อืม
อืม ก็ ก็ใช้คำว่าหนักก็ได้ครับ คือ ใช้ ประมาณไหนดี คือ คือไม่ได้พูดตรง ๆ อะครับ แต่แบบอารมณ์ อารมณ์แม่ร้าย อย่างเงี้ย เนาะ อารมณ์ แม่แบบลับหลัง อะไรอย่างงี้ ซึ่งแบบผมก็ หรือว่าผมก็ควรจะพูดกับคุณแม่ตรง ๆ เหมือนกันอะครับ ว่าแบบ เออ อืม
อืม อืม ๆ เข้าใจได้อะค่ะ เออ เออ ถ้า ถ้า <tsk> ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำว่า อยาก อยากให้เปิดอกคุยกับท่านเหมือนกัน เพราะว่า เออ เรื่องเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันพูด อ ถ้าพูดอีกทางหนึ่งคือมันระยะยาว ใช่ไหมคะ ถ้าสมมุติว่าแฟน แฟนคุณเนี่ย แบบในอนาคตมันอาจจะต้องขยับขยายในการแบบว่า สถานะอาจจะ มัน จ ถึงเวลาจะต้องแต่งงาน หรือว่ามันต้องอยู่กันไปจน จนแก่ อะไรอย่างเงี้ย มันนานอะค่ะ คือแล้ว ต้อง เราก็ต้อง เราก็ต้องปรับความเข้าใจกับทางคุณแม่ให้ ให้มัน เออ โอเค แล้วก็เข้าใจกันทั้ง 2 ฝ่าย มันจะได้
ครับผม อืม ครับ ครับผม
อยู่ด้วยกันได้นาน ๆ แบบว่าเข้าใจกัน อืม
อืม ครับ อืม ๆ
ก็ ก็ จริง ๆ อาจ อาจจะค่อย ๆ ก็ได้นะคะ ไม่ใช่แบบว่าวิธีที่แบบว่าไปตั้งประเด็นพูดคุยขึ้นมาแบบว่าจริงจังเลย อะไรอย่างเงี้ย ค เพราะว่าบางทีท่านก็อาจจะแบบว่าเข้าโหมดที่แบบต่อต้านได้เนาะ <chuckles> อืม อาจ อาจจะค่อย ๆ คุยแทรกเรื่องแบบว่า เรื่องที่คุณแบบทำกิจกรรมกับแฟนที่มันดูแบบว่าเป็นเรื่องดี ๆ อะค่ะ อย่างเช่น เออ ไป ไปชวน ชวนกันไปทำบุญ หรือว่าชวนกันไปบริจาคอะไรมา อะไรอย่างเงี้ย คือเป็นเรื่องที่แบบว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะ ซ ห เออ ดูว่าแบบ เออ บ ดีนะ ไปชวนกันไปทำความดี อะไรอย่างเงี้ย คือค่อย ๆ แทรก ค่อย ๆ แทรกเรื่อง อะไรแบบเนี้ย เข้าไป แล้วก็ค่อย ๆ พูด พูดคุยกับท่าน อะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะเป็น เป็นทางที่แบบว่าน่าจะค่อย ๆ เปิดใจท่านได้นะ อืม คิดว่า <chuckles> เห็น เห็นด้วยไหมคะอันนี้? อืม อืม
อืม ครับ อืม อา ครับ อืม อา ครับ อืม อืม อืม ครับ ครับ น่าจะได้ น่าจะได้อยู่ครับ เออ เดี๋ยว เดี๋ยวลองดูก่อนว่าแบบ เออ จริง ๆ คุณแม่ผมก็ชอบหนังจีน หนังอะไรอย่างงี้เนาะ แล้วก็ทำบงทำบุญ นี่เขาก็ชอบเนาะ อาจจะแบบเป็นเรื่องชวนคุย ชวนดู อะไรอย่างงี้ ก็เดี๋ยวลอง ดูแล้วกันครับ ก็มันเป็นเรื่องลำบากเนาะ มันก็แบบ เออ ที่จะ แต่ว่าแบบขอบ คุณ ที่รับฟังด้วยนะ จริง ๆ เนาะ เพราะว่าแบบมัน มันก็หนักใจ ผมก็กลัวคุณหนักใจเหมือนกัน อะไรอย่างงี้ด้วย ก็แบบ เออ ก็ แต่หวังว่ามันจะดีขึ้นนะ เพราะว่าคำแนะนำที่คุณบอกคือผมว่ามันดีจริง ๆ นะ แล้วมันได้ผลจริง ๆ ด้วย ก็ เออ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ นะครับที่รับฟัง แล้วก็ เออ มันทำให้ผมแบบสบายใจขึ้น แล้วก็มีคำแนะนำดี ๆ เยอะแยะเลย ก็ขอบคุณนะครับวันนี้ครับ
โอ้โฮ เออ เออ เออ ฮ ใช่ ใช่ ได้ ไม่เป็นไรเลยค่ะ ฮ อืม ก็ ค่ะ ค่ะ ได้เลยค่ะ ก็หวังว่าความสัมพันธ์ของทั้งแบบกับแฟน แล้วก็ ด กับทางครอบครัวเนี่ยจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น แล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะ ยังไงก็ทางนี้ก็เป็นกำลังใจให้ ขอให้ เอ่อ ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
ครับ ขอบคุณ มาก ๆ ครับผม สวัสดีนะครับ วันนี้ครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ